Ja, okay, verstehe.
Und so ist es halt, so ist es, ne? Aber ich ich finde dann immer, ich schicke ja auch so Inspirationen. Ich habe gestern eine super D äh, Dokumentation angeguckt von einer, ähm, vierundsiebzigjährigen, äh, Frau aus Kansas, die einfach ihre Koffer gepackt hat, nach Frankreich gezogen ist. <laughs>
Mhm. Ja. Ah ja, Ta Tatsache, okay. Ach ja, lustig, okay.
<whoops> Die hat für für 23.000 € 'n Haus gefunden, mitten in der Pampa in so 'nem kleinen Dorf...
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich aber halt ren renovierungsbedürftig dann, ne? Ja.
und, ähm Ja, aber sie hatte nicht viel Geld und ihre Kinder haben wollten sie schon einweisen, weil die Angst hatten, dass sie durchgedreht ne, dass sie Wahnsinnig geworden ist und ja, ja, und dann hat sie gesagt „Na, da habe ich meine Koffer gepackt und habe mir gedacht, bevor die mich jetzt irgendwie noch einweisen, haue ich lieber mal ab.“
Ja, okay. Ach, Tatsache, okay. <laughs> Total gut, oder? Super. Ja, klar. Ja.
Die die ist so ähm, das ist absolut genial, was diese Frau e sie sagt, das Haus f ist Zustand also, das Dach war ihr wichtig, ne?
Ja.